Nossa, eles colocam muito açúcar, menina, muito açúcar. Eu gosto daquela parte da da bolachinha, do biscoito embaixo.
Hum, nossa. Sim, da tortinha.
Da tortinha. É isso, pra mim só um pouquinho <chuckles>
Mas eu acho um doce tão sem graça, eu nunca escolhi um cheesecake pra comer, eu acho tão, assim, <clicks tongue> tem doces melhores pra se comer, uma tortinha de limão.
Pois é. Eu também acho.
Uma tortinha de morango, ai, gente, eu amo torta de morango, é muito bom.
Exato. Eu acho que eu nunca provei torta de morango. Hum.
Eh, pelo menos quando eu era criança é, e uma uma comida que lembra minha infância, meu primo ele era padeiro e aí ele trabalhava na padaria, então, tipo, assim, todas as vezes que tinha, ah, a sobra do dia, assim, tipo: "Ah, não vendeu uma torta, não vendeu um pão", ele levava pra casa da minha tia, né, pra casa dele. E aí ele levava sempre pra gente essas coisas pra gente experimentar e sempre levava torta de morango, então foi uma comida que eu comi muito na infância e basicamente, é a base de biscoito
Hum. Hã. Legal. Uhum. Aham. Olha. Hã. Tá.
a gente gosta e ama, <chuckles> e aí no meio eles fazem aquele creme <clicks tongue> à bauni com baunilha, que tem o nome, creme in não é creme inglês, eu acho, é o creme de confeiteiro, aquele creme de confeiteiro que não é tão doce, mas é um creme ali à base de de de baunilha e tudo mais e por cima é um um morango glaceado ali, tipo, um um morango que dá uma calda de açúcar por cima e ainda, ia um crispy de de amendoim, tipo, pegava amendoim tritura triturado e jogava por cima.
Uhum, sim. Hã. Eu acho que eu sei, sim. Uhum. Aham. Ah. Eu sei. Uhum. Ah, eu sei exatamente qual que você tá falando, e eles fazem de várias frutas também, às vezes, né.
É muito boa. Sim, sim. É como se fosse uma uma uma uma tortinha co que é feita com várias frutinhas diferentes.
Colocam várias frutas? Sim. Eu amo, eu amo, eu gosto tanto que teve aqui tem esses bolos de aniversário que eu não gosto e aí não gosto mesmo, tem aquele recheio, aquela coisa, não. É, uhum, aí eu pedi para o meu marido comprar essa tortinha de frutas pra mim, para o meu aniversário.
Aham. O butter cream. <chuckles> Ah, é uma delícia e não fica enjoado e é muito gostoso. Ai, deu até vontade de comer.
Não fica. Ai, que delícia! Já comi, sim, e é fácil de achar até, acho que você vai em confeitarias, assim, que delícia, tô com água na boca agora. <chuckles>
Adorei saber. <chuckles> Até mais.

Eu acho, viu, eu comi um inclusive foi, hã, foi em em New York City, tipo, foi um dos melhores que eu comi, mas eu espero um dia comer o original de Portugal. <chuckles>
Ai. Comi, eu comi eu visitei Portugal tem uns 2 anos
Ai, e aí?
e aí eu fui em Lisboa, né, e aí o que que você tem que comer? Pastel de nata a viagem inteira e aí eu comi o da Manteigaria, e o do Pastel de Belém, que são os dois mais famosos de lá. Gente, <chuckles> é muito bom, é muito bom e tipo, vem quentinho e eles vêm em um vieram numa embalagem super fofa, assim, muito legal, adorei. Inclusive, depois disso eu fiquei apaixonada por pastel de nata
Hã. Claro. Hã. Aham. Eu imagino. Aham. Ai. Uhum, tô até salivando aqui.
e comeria sempre com café, incrível.
É, é exato. E e olha, você falar isso do do café, é esse tipo de doce que eu gosto, é o que dá pra você tomar ali com cafezinho, sabe.
De doce. Ah, então, você gosta de bolo, pelo menos. <laughs>
Gosto de bolo. Bolo de fubá
Bolo de fuba é bom.
Isso me também me lembra super infância. Eu já tentei fazer umas 2 vezes aqui, deu muito errado, ficou super seco, <chuckles> fiquei super judiada. E hã.
Sim. Poxa. Tem uma receita que o pessoal fala que é tipo 1 lata pra tudo, é tipo 1 lata de milho daquelas em conserva mesmo, aí você coloca 1 lata 1 lata de açúcar, que eu acho que é pra não ficar muito doce, aí você coloca 1 lata de fubá e 1 lata de óleo e bate tudo no liquidificador, aí depois só adiciona o fermento e coloca uma pitadinha de sal, dizem
Hã. Hum. Tá. Hum. Tá. Hum. Não levava ovo?
Eu acho que leva, acho que a única coisa que não vai na receita são os 3 ovos, mas aí não coloca, não leva não leva leite e vai só óleo e aí diz que fica b bom, não testei ainda. Mas
Olha. Eu vou vou tentar, viu, e o que e o que eu fiz só tinha fubá, então eu acho que talvez
O molhadinho vem do milho.
foi isso, do milho. Eu vou tentar fazer. Vou tentar de novo, eh, e bolo de cenoura, por exemplo, eu hoje em dia eu adoro.
Tente fazer. Ai, eu acho eu acho uma receita tão difícil bolo de cenoura. <chuckles>